Ich wünsche mir schon sehr, dass ich irgendwann den Ort finde, der mich ausmacht, bei dem mir an dem ich mich wohlfühlen kann, auch f f hoffentlich mal für länger als 2 Jahre. Ähm, tatsächlich auch bei jemandem zu finden natürlich. Ich glaube, das fehlt mir am meisten, dass ich mal ja, mal jemanden finde, mit dem ich, äh, was aufbauen kann, 'ne Familie. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, mich auch mal niederzulassen, denn das Leben ist spannend, aber ich finde, die 20er sind auch dafür da, aber ich finde, dann ist es auch schon wichtig, mal so 'n bisschen, ach, mal Ruhe reinzubringen, denn ich bin ja immer irgendwie weg, ich muss immer Koffer packen, ich muss immerzu irgendwelche bürokratischen Dinge regeln, das ist halt auch irgendwo anstrengend. Von daher hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann das finde, wonach ich schon die ganze Zeit lang suche, sowohl den Partner als auch den Ort, der mich halt irgendwie dann langfristig erfüllt, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Auf jeden Fall wirst du fündig, weil du bist ja auf der Suche, ne? Also, wer sucht, wird fündig, ich glaube, das ist das ist richtig. Und ja, und oft, ne, finden wir die Dinge richtig unerho unerhofft, also halt ganz plötzlich, das genau, unerwartet ist das Wort. Also, auf jeden Fall, denke ich, äh, bist du auf der, ja, richtigen Spur. Und genau einfach, äh, für dich nur wichtig, dass du wirklich machst, was du für richtig hältst für dich, ne, was dir gut tut, weil ja also, wenn du einfach raus musst in die Welt, dann ist es wirklich schön und wichtig, dass das auch weiter so geht.
Mhm. Ja. <laughs> Mhm. Ja genau, unerwartet. Ja, mhm, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ich finde, so lange wie ich noch kann, sollte ich das weiterführen, stimmt's? <laughs>
Genau, weil wir wissen ja auch nicht, ne? Das ist so 'ne instabile Welt leider und wir müssen wirklich die Zeit genießen, die wir haben auf dem Planeten.
Ja. Genau, genau. Ja. Ja, ja, absolut, das hast du gut gesagt. Ich glaube, das, äh dann mache ich das anscheinend alles richtig so deiner Meinung nach, stimmt's? <laughs>
Ja, würde ich unterschreiben. <chuckles>
Okay, perfekt, perfekt. Dann ja, dann mache ich mir einfach, äh, ja, keine Gedanken mehr, jedenfalls nicht so tiefe Gedanken, weil man sollte sich immer Gedanken machen, ich glaube, das ist ganz wichtig, aber vielleicht mich nicht so reinsteigern und alles immer hinterfragen und nicht so viele Ängste haben vielleicht. Ich glaube, dann läuft's besser. <chuckles>
Genau, also, irgendwie fügt sich das auch alles, das ist irgendwie immer so. Ganz merkwürdig, aber, ja.
Okay. Okay, alles klar. <chuckles> Na, dann warte ich darauf. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Gute, tschau.

Ich kam hier nicht mehr klar. Also, erst mal war das auch, äh, das Wetter. <chuckles> Ich in Kalifornien, in in den USA und dann kam ich wieder her und ich dachte mir so: „Ich hasse das Wetter.“ Ähm, ja, einfach, ich weiß nicht, es ist es ist mir alles irgendwie so 'n bisschen zu langweilig. Es ist ach, die Menschen, ich komme mit den Menschen nicht so richtig klar. Ich mag, wenn die auf einen zugehen. Ich mag, wenn die locker sind und offen sind und strahlen und lä und sich über alles freuen, ob es nun regnet, schneit, stürmt, äh die Sonne scheint. So, ich mag halt einfach so positive Energien. Die habe ich jetzt nicht so richtig bekommen und auch ich bin dann zurück in meine mein kleines Kaff. Das hat's natürlich das hat natürlich auch nicht geholfen. Das alles war hier so so klein, nachdem ich so so so viel, uff, äh, w äh, Größe gesehen habe, sage ich mal so, was weiß ich, LA, Chicago, New York ja, ganz genau und ich kam hier nicht mehr klar, alles war mir zu klein, zu launisch, zu dunkel, zu depressiv und dann dachte ich, boah, ich muss irgendwie weg und das habe ich dann halt so weitergeführt, ja.
Okay, ja verständlich. Ja. Ja. Ja. Genau, die Welt, ne? Ja. Ja. Und bestimmt hat sich auch nix verändert seitdem, oder, als du nach Hause kamst? Die
Mhm. Ähm, also, dass ich immer noch das Empfinden so habe, was Deutschland angeht?
Ja. Hm, na ja, ah ja, oder vielleicht auch, äh, dein, äh ich weiß nicht, ob's wirklich 'n Dorf war oder Kleinstadt, aber halt die Leute Kleinstadt, okay. Also, die Leute vielleicht auch, die mit dir in die Schule gegangen sind, die sind wahrscheinlich noch dort oder
Oder was? 'Ne Kleinstadt, mhm. Ja. Mhm. Ja. Absolut. <snorts> Das ist auch das Ding. Also, ich komme mit den Leuten gar nicht mehr klar hier. Also, die sind ja wirklich mit 18 aus der Schule, haben ihre Ausbildung angefangen oder wenn überhaupt und sind halt, äh, immer noch hier und, äh, da kriege ich auch manchmal verurteilende Kommentare, ne so: „Ja, willst du nicht langsam mal anfangen, so dein Leben einfach mal vernünftig zu leben oder mal 'n Job, äh, zu haben, 'n stabiles Einkommen und vielleicht auch mal vielleicht 'ne Familie gründen oder so was? Willst du denn nicht auch mal so“ und ich bekomme von einer guten Freundin oder guten Freundin, da dachte ich, war sie zumindest mal, äh, immer solche negativen Kommentare, wo ich mir dann auch so denke: „Okay, ich muss hier raus.“ Also, ich bin hier gerne zu Besuch. Äh, ich liebe meine Familie, aber länger als so 3, 4 Wochen muss nicht sein. <laughs> Ja.
Ja. Ja. Ja. <laughs> Ja. Ja. Ja. Genau. Also, das sind ja so wie Zombies, ne, die dann zu dir kommen und sagen: „Sei wie uns, sei wie alle. <chuckles> Wir sind alle gleich, <chuckles> sei nicht besonders.“ <chuckles> Genau.
Total, total. Ja, ganz ge ganz genau, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau, super anstrengend, deswegen, ich komme hier gar nicht mehr so richtig klar. Ähm, mittlerweile will ich die auch alle gar nicht mehr sehen, also, mir reicht's, wenn ich mit meiner Familie bin und das ist auch okay so. Ja, also, ich habe mich schon mal gut verändert, ja, absolut.
Okay. Ja.